Siguro makakapagbigay ka minsan, tapos siguro dapat iniisip ko kung nag 'pag nag-reach out ulit kung 500 and below naman, kung may sobra, sige bigyan, pero kapag, parang nung isang araw lang nanghingi, ta's ngayon ulit, ah, hindi na, gan'yan. 'Tsaka, ayon kap nakakainis din kasi minsan na, parang "'Di nga binayaran yung i nakaraan, tapos hihiram ulit." yung ganyan. Hin hingi na lang sana, kasi laging, "peram." gan'yan, "Bayaran ko sa gan'yan." yung ganon.
Mm. Oo. M. Mm. Oo. <laughs> Oo.
Kaya ayun, oh, s'yempre ang nararamdaman ko dismayado, um, pero yun, nag set na lang din ako ng boundaries.
Oo. Tama.
Paano mo naman sinasabi sa kanila na hindi ka makapahiram kapa kung minsan?
Mm. Sinasabi ko lang talaga, nagawa lang ako ng dahilan minsan, na walang-wala ako ngayon may, ah, yung pera ko nakaba
'Di ba 'no? Na tayo pa yung na wa-white nagwa-white lies. <laughs>
Oo, oo. Tayo pa yung nagsisinungaling para lang dahil para sa kanila, 'di ba? Na hindi naman dapat, kasi karapatan mo namang hindi magpahiram, eh, kung gugustuhin mo, pera mo yun, eh, 'di ba? Parang
<laughs> Oo. Oo. <chuckles> Totoo yan.
Eh, yun na lang, para hindi nalang siguro magkasamaan ng loob, yung ganun na lang, mag wa-white lies ka nalang talaga na, yung pera budget para sa anak ko, yun ang lagi ko lang sinasabi, eh, na oo, wala na ngang natira sa sweldo, eh. <chuckles>
Oo. Kasi hindi biro. Kasi kahit 200 lang yan, pang-diaper na yun, pang wipes na yun.